ああ、確かにね。あの蒸しタオルとかね、アイマスクみたいなのって、なんかね、目がじんわりして気持ち良さそうですよね。血行もね、それで良くなるだろうし。ああ。確
はい。 うーん。 はい。それはちょっと用意するのがああ、それもいいし、それを用意してみる。うんと、くすやはり目薬。と、あの添加物があまり入っていないような、添加物が入っているとなんかすっきりした気分にはなるんですけど、それが結構実は目にあまり良くなかったりするので。
うんうんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。なんかね、あのすごいミント系というかね。シャキッとする、あれ良さそうだなって思ったんですけど、意外と
はい。なんかシャキン CM とかシャキーンって刺さるやつがうーん。 あれ結構刺激が強いんで、なんか、て添加物が全く入ってない涙に近い成分の、あの、目薬というのが、何種類か出てるんで、ま、ちょっとそういうのをなんか試してみられるし、でも。
ああ、なるほど。 うんうんうん。 はい。 なるほどね。刺激がない方がいいんですね、実は目薬って。
はい。 うん、そうなんすよね。
うーん。
あと、ちょと休憩中飲み物なんですけど、あの、うん。あの水お水を飲まれているっていうことなんですけど、ちょっとここでちょ面白いものがありまして、あのパスあの、無糖の何も入ってない炭酸水が結構効くんですよ。うん。なぜか
はい。 はい。 うん。 あ、炭酸水。あ、そうなんですか。
なぜかっていうと、あのお口の中の刺激物して、なんこれ、冷たいのと、だ、炭酸が温かいものと感知するらしいんですね。そうするとその同時をん、両方の感覚を同時に刺激すると、すごい、醒効果と言いますが、現れて、その後の集中ができるという、なんか研究成果が出てたりして。うーん。
はい。 あ、そうなんですね。 うん。 あ、なるほど。ええ、じゃあ今度炭酸水も試してみようかな。
うん。はい。炭酸水だとあの糖分とか摂り過ぎたりする心配もないので。うん。うん。
うーん。確かにね、あの普通のね、なんか甘いそう、ね、サイダーとかだとね。ちょっとね。糖分が気になっちゃいますけど、ね、無糖の炭酸水だったらね、そういうの気にしなくていいですよね。うーん。あ、なるほどね。
はい。ソーダとかですね。うーん。 はい。 はい。 うん。